Madami, kasi 'di ba may mga pagkakataon na parang ayaw mo na, eh. Gusto mo ng, "Oh, Lord! Ano ba?" <chuckles> Kunin mo na kaya ako ganun lagi, pero ah, hindi, may mga ganong pagkakataon sa buhay mo, eh, na parang punong-puno ka na, yung parang pikam-pika ka na, sabi mo, bat laging ako, ba't laging ako napubunot sa raffle ng problema. <chuckles> ganon pero kasi minsan parang dun ko rin na-da-divert yung ano ko, di ba, kunyari gusto ko ng alam mo yun, parang mabigat yung feelings ko. Parang ma ma manonood lang ako ng mga ganon kasi light nga lang siya, and at the same time kumbaga parang yun nga nakikita mo na, ah, okey. Pwede naman palang magsimula ulit, kahit na medyo na na dumagok ang buhay sa'yo, yung mga ganun parang, ah, sige bigyan ko ulit ng chance yung sarili ko ano kasi yun, eh, parang <sniffs>
Sumuko. Hmm, hay nako, grabe naman. 'wag naman gano'n. <chuckles> Ay nako. Oo. Ay nako. <chuckles> Mm. Mm.